Ờ, bây giờ á thì mấy cái trò mà, gọi là, lừa đảo online nó rất là nhiều, thì không biết, ơ, bạn, à, có từng gặp hay hay là, kiểu như, là bạn, à, có bị cái trường hợp nào giống vậy chưa?
Ừm, ừm, đúng rồi. À, mình cũng đã từng bị 1 lần ấy, trước giờ mình cứ nghĩ là mình luôn luôn tỉnh táo khi mà sử dụng mạng xã hội cũng như là trước những cái trò lừa đảo, nhưng mà không ngờ là mình lại cũng chính là 1 nạn nhân mặc dù là cái, a, số tiền lừa nó không nhiều đâu bạn.
Ờ. Ờ, tức là, bạn <laughs> bạn nghĩ bạn là 1 người tỉnh táo, nhưng mà cũng đã từng bị lừa, mặc dù số số tiền không nhiều nhưng mà chắc có lẽ cũng sẽ làm bạn khó quên, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, làm cho mình cảm giác, ờ, cảm giác, kiểu, tức giận ấy, kiểu như là, dù bị lừa một số tiền không lớn đâu nhưng mà cảm giác mình bị xỏ mũi ấy, là có cái gì đó hậm hực cả 1 ngày đấy bạn.
Ừm. Có nghĩa là cái vấn đề không phải ở nằm ở số tiền, mà là cái vấn đề là ở cảm giác bị, à, lừa cho nên là bạn cảm thấy là khó chịu trong người? À, rồi, OK, thì thì bạn có thể là kể chi tiết hơn cái câu chuyện diễn ra như thế nào được không?
Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi, <laughs> đúng rồi đó. À, thì vẫn là cái cái, a, kiểu lừa quen thuộc của, ờ, cái, ơ, liên quan đến là l à, shipper gọi điện là giao hàng sau đó thì yêu cầu là phải trả tiền phí ship ấy.
Ừm, giao hàng, đúng hông? Ừm, nhưng mà, ừm, ờ, tức là bạn bị một người lạ, gọi điện nói là shipper và chuẩn bị giao cho bạn một một món hàng, và khi bạn chuyển tiền thì bạn, ờ, làm làm sao?
Ừm, đúng rồi. Ừm, thực ra là cái shipper lừa đảo đó họ gọi cho mình là là nó bảo là "Em, ơ, giao cho anh cái ngọn cần câu về nhà". Thì đúng là ngày hôm trước mình có có đặt cái ngọn cần câu thật, thì mình thấy là là cái sản phẩm này đúng là mình có đặt, thế mình cũng không nghi ngờ gì mà tra cứu lại cái cái cái tracking ở trên, a, Shopee ấy, nên mình cũng không để ý.
Ờ. Ừm. Ơ. Hiểu, hiểu. Rồi, vậy là hôm trước thì bạn cũng có đặt một cái sản phẩm tương tự sản phẩm mà cái người lừa đảo này gọi cho bạn, đó là, ừm, 1 cái cần câu và ở trên sàn, à, thương mại điện tử Shopee, ờ, và sau đó cái người này gọi cho bạn, và cái cái cái giá tiền của cái món hàng này là cao hông bạn?
Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi đó. Ờ, giá tiền của món này thì cũng không cao, có, ơ, đâu, ơ, 80.000 thôi, nhưng mà họ b bảo với mình là cái, a, cái cái này là phải mất cái cái ấy này anh chưa trả tiền ship. Thì mình cũng, ơ, ngờ ngợ gì đó, mình cũng hỏi là, ô, hôm hôm trước mình cũng đã chuyển phí ship chưa nhỉ? Mình cũng không nhớ là mình trả phí ship là mình để là ch thanh toán COD hay là thanh toán online, mình cũng không nhớ, ừm, thế là họ bảo mình thanh toán 40.000 tiền ship thế là mình cũng, ơ, ậm ừ, mình bảo, ờ, chắc là mình hôm trước mình chưa chuyển thật, thế là cũng chuyển liền luôn vì mình đang ở công ty mà.
Rồi. Ừm. Hiểu, rồi, rồi, rồi. Ồ! Rồi, rồi, hiểu nha, vậy thì nói chung á, là bạn cũng, a, chắc là do đang công việc bận ở trong công ty, bạn không có thời gian để mà suy nghĩ rõ ràng, rồi bị một cái đối tượng lạ gọi điện kêu chuyển tiền, và cái sản phẩm là 1 cái cần câu, qua sàn Shopee, thì thì bạn vẫn chuyển, bạn, ờ, vẫn chuyển cho họ.
Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ồ, mình phải chuyển chứ, bởi vì họ đọc đúng cái tên sản phẩm là mình mua mà. Thì là, ừm, họ bảo là "Đây em đang c trước cửa nhà anh đây, anh chuyển tiền cho em đi", thì mình cũng ậm ừ, mình bảo: "Ôi, đúng rồi, thế hôm nay khả năng hàng cũng về đây", thế là mình chuyển luôn. Chuyển xong thì họ bảo là, ờ, "Ôi, em nhầm rồi, cái này là anh bị, à, à, gửi vào nhầm cái tài khoản chứ, cái tài khoản này nó là cái tài khoản của công ty vận chuyển, nếu mà anh, ờ, chuyển vào đây thì là giống như đăng ký một cái nhân viên shipper, mỗi tháng sẽ bị trừ tự động, à, ờ, bốn hay 5.000.000 gì đó", thế là làm cho mình hoang mang ấy, ừm.
Được hông? Rồi luôn. Ừm. Ồ! Như vậy là <laughs> như vậy là cái này là một cái chiêu, có nghĩa là đầu tiên là kêu bạn là gởi tiền vào tài khoản, sau đó là, bằng một hành động cụ thể là nói là nếu như mà bạn, à, không làm thêm thêm cái thao tác gì đó thì bạn sẽ bị trừ mỗi tháng, mỗi tháng, mỗi tháng.
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đó. Ừm, và đây cũng là một cái gì đó là thao túng tâm lý, khi mà họ đánh vào cái phần là trừ tiền tự động hàng tháng ấy, làm cho mình lo lắng, mình quên mất tất cả mọi thứ đấy, thế nên là, ờ, cũng là một cái thiếu sót của bản thân mình ấy.
Mình hiểu. Rồi. Rồi. Ờ, thì, à, sau khi mà bạn nghe cái người lừa đảo này nói á là, à, nếu mà không làm một động thái gì đó, thì, à, bạn sẽ bị trừ tiền vào mỗi tháng, thì lúc đó bạn suy nghĩ như thế nào, và bạn hành động gì tiếp theo?
Cái điều đầu tiên khi mà bị, à, nói là bạn sẽ trừ tự động tiền hàng tháng làm cho mình lo lắng là cái đầu tiên, mình không cần phải suy xét cái vấn đề gì. Đúng ra đúng đó, mình phải suy xét là làm sao một cái tài khoản mà mình chuyển tiền đến là có thể tự rút tiền ở trong tài khoản của mình ra được hàng tháng được? Đó, nên là mình lại không đặt câu hỏi đó mà mình lại lo lắng là, ồ, làm thế nào để có thể là không bị trừ đ là cái điều đầu tiên mình nghĩ, và đó là cái lúc mà mình đã mắc bẫy rồi ấy.
Ừm. Ờ, đúng rồi. Hiểu. Ồ, thì nói chung á, là bạn cũng kịp nhìn nhìn lại, đúng hông? Kịp nhìn lại là bạn chưa có làm gì, chưa có nghe lời cái người kia.
Ừm. À, thực ra là là là lúc đó là bản thân mình là cũng chưa nhận ra vấn đề, mình chỉ nhận ra là mình mình lúc đó mình chỉ nghĩ là làm thế nào để mình không bị trừ tiền thôi. Thế là mình đã làm theo cái yêu cầu của cái kẻ lừa đảo kia là kết bạn, à, ở trên cái nhóm trên trên một cái trang Facebook, thì trang Facebook đó thì nó có tên là giống y y hệt như là cái tên của cái công ty vận chuyển ấy, ừm, thế mình click vào đó.
Ô, vậy hả? Ừm, ừm. Ừm. Công ty, ơ, rồi, tức là tức là tức là mấy cái người lừa đảo nè, họ tinh vi, tới độ á, là sẽ làm luôn một cái trang, a, Facebook có tên công ty giống như là cái cách mà nọ gọi điện thoại luôn, và và và sau đó thì thì thì sao nữa bạn?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, thì sau đó thì họ bảo là mình phải kết bạn trên đó trên cái Facebook đó và nhắn tin trên đó. Thì sau khi nhắn tin trên đó rồi thì họ lại yêu cầu mình gọi video call ấy, gọi video call qua số điện thoại, đó, thì họ ý là họ muốn dẫn dắt mình là, à, bạn đã vào cái trang chính chủ của cái công ty này rồi thì bạn cứ yên tâm mà video call không phải lo lắng điều gì ấy.
Ừm. À, ờ. Có nghĩa là lúc này là họ bắt đầu, gọi là, xây dựng lòng tin, niềm tin để bạn tin là bạn, à, không có bị lừa, mà bạn thực sự là bạn chỉ là do một cái sai lầm khi mà chuyển tiền thôi. Nó quá tinh vi, thật sự quá tinh vi!
Đúng rồi! Ừm. Đúng rồi đó, ừm, thì khi mà mình nhìn thấy cái, ê, trang web đó thì nó lại không có cái, a, cái cái chứng chỉ bảo mật web, thì mình cũng, a, không để ý lắm, mình chỉ thấy là nó cảnh báo đỏ thế thôi. Thì lúc ấy mình cũng vẫn đang hoang mang là, à, làm thế nào là lấy lại tiền nhanh nhất thôi chứ mình không quan tâm gì cả. Đó, thế là
Ừm. Rồi. Rồi, rồi, vậy thì sau khi mà, ừm, à, là bạn kết bạn, xong rồi bạn gọi video call thì, à, cái gì cái gì nó nó nó nó diễn ra tiếp theo nữa?
Ừm, họ yêu cầu mình video call và mở cái tài khoản, a, a, ngân hàng ở trên điện thoại ra, đó. Thì họ hỏi mình là "Trong tài khoản có bao nhiêu tiền?", thì mình bảo là "À, bây giờ cuối tháng nên cũng còn có hai triệu mấy thôi". Thế là họ bảo là thế giơ cho họ xem, thì mình cũng giơ cho họ xem thật, đó. Thì sau đó thì họ bảo là "Vậy thì, à, anh phải click vào cái, a" cái gì mà "chuyển tiền nhanh ở trên ngân hàng", thì mình không thể, ừm, tìm được cái chức năng mà cái gì chuyển tiền gì gì đó của họ. Thế là mình bảo là "Ô, không không có đâu". Ừm.
Rồi. Ừm. Hiểu. Rồi. <chuckles> Hiểu. Sánh thì sao, sau đó thì sao nữa?
Thì mình lại tiếp tục mình giơ điện thoại cho họ, mình bảo là không có cái chức năng nào. Bảo họ bảo là "Ồ, thế chắc tài khoản của anh nó cũng chưa được xác thực bên ngân hàng nên nó không có, thế thì, à, đề nghị anh vui lòng anh click vào cái đường link em gửi này để có thể là làm tự động mà không cần phải liên hệ ngân hàng.", đó.
Link, ừm, ờ. Ồ, ờ, vậy thì, ờ, c có có thể là khi mà họ nói cái chuyện mà, ờ, làm một cái gì đó trên app ngân hàng, có thể là cái cái chức năng nó không hề có, nhưng mà họ dụ họ dẫn dắt bạn thôi, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi, họ dẫn dắt để mình không tìm thấy và phải click vào cái link của họ đấy, đó là cái chiêu thao túng tâm lý đó.
Quá tinh vi, quá tinh vi! Ừm. Vậy thì sau khi mà nghe những người lừa đảo đó kêu là bạn click vào link thì bạn có l có làm theo hông?
Khi mà đến cái lượt mà họ gửi cho mình cái link là bắt đầu mình mới bắt đầu thấy ngờ ngợ rồi, bởi vì là cái việc, à, trước giờ mình cũng chưa nghe đến cái việc lừa đảo liên quan đến shipper này ấy, thế nên là mình không đề phòng. Nhưng mà khi mà họ gửi cho đường link thì mình lại thấy là nghi ngờ, bởi vì là click một đường link để kích hoạt, tài khoản nào kích hoạt cái gì đến liên quan đến ngân hàng là mình đã thấy nghi ngờ rồi, đó, thì đến lúc đấy mình mới nghi ngờ.
À. Ừm, à. À, tức là khi này à, sao nữa, sao nữa?
Và thì khi mà mình thấy như thế thì mình mới xem lại cái, à, cái cái địa chỉ của cái trang Facebook ấy, thì thấy là nó không có bảo mật web này, cũng không có một cái cái gì, gọi là, chứng thực cả. Mình thấy là, à, cái trang này có vẻ trông nó không không không ổn, ừm, thế là mình mới search cái trang đó thì thấy là nó không được nó nó nó không phải là trang chính chủ của công ty, ờ, ờ, gi giao vận ấy.
Ờ. À, cái cái cái Rồi, hiểu. Cái cái, a, cái cái bảo mật web mà nãy giờ bạn nói một vài lần á, có phải có chữ HTTPS hông bạn?
Ừm. Đúng rồi, cái bảo mật, à, HTTPS đó bạn, hay còn gọi là cái SSL ấy, ừm.
Ồ, vậy ha. Ừm, ô kê nha, như vậy là nói chung thì bạn cũng đã là kịp thời kịp thời mà tỉnh táo trở lại. Đúng hông, đúng hông?
Đúng rồi, ừm, và khi mà mình, ờ, tìm ra là cái trang web này nó khôn giả trang giả mạo là mình cũng đã tắt tất cả video call đi và chặn liên lạc với cái cái kẻ lừa đảo kia luôn.
Ừm. <chuckles> Vậy thì, à, cuối cùng thì bạn cũng chỉ bị lừa có vài chục nghìn thôi, à, tiền ship.
Ừm, mình bị lừa lừa mất tiền, ờ, phí ship, nhưng mà mình rất là cay cú. Ừm, bản thân mình, ờ, cũng là làm trong công nghệ thông tin mà bị lừa, thế nên là cay cú lắm. <chuckles>
Kê. <chuckles> <chuckles> Mình hiểu, mình hiểu vấn đề. Thì, à, nhưng mà cũng may mắn là bạn chưa có bị, gọi là, lừa nhiều, chỉ là mới mất, giống như, lần đầu thôi, lần đầu kinh nghiệm thì coi như rút kinh nghiệm cũng được.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. À, nhưng mà cái cảm giác là, à, khi mà mình làm trong ngành ấy mà lại bị kẻ lừa đảo nó lừa một cách đơn giản như vậy thì mình thấy là, ồ, bản thân mình cũng quá kém ấy chứ, đúng không? Nên là, ờ, kì trong cái vấn đề này là là là cũng phải xem xét lại.
Ừm, cũng hợp lý. Cẩn thận sau này sau này mình nên cẩn thận hơn. Thì, à, sau cái lần mà bạn bị lừa như vậy á, thì, à, sau này bạn có, kiểu là, bạn cẩn thận hơn, hay là bạn lưu ý những cái gì để mà không có bị, ờ, những trường hợp mà bị lừa giống giống vậy nữa?
Ừm. À, nên nà sau này tất cả những cái liên quan đến shipper, ờ, thì mình cũng đã cẩn thận hơn, khi mà, ờ, không, a, chuyển tiền trước này. Và mình cũng thường là sẽ thanh toán online luôn, tất cả mọi thứ. Nên sau này những ai mà yêu cầu bất kể một cái khoản phí nào là mình sẽ biết được rằng đó là hoàn toàn là lừa đảo đấy. Hoặc là khi mà họ hỏi là "Anh có nhà không?" Mình trả lời là" Không," thì họ bảo là "Em đang đứng trước nhà anh để em giao hàng," thì mình bảo là "Nhà mình có camera cứ để hàng vào sân đi là mình chuyển tiền liền." là mình sẽ biết được là, à, có thật hay không.
Ừm. Ờ. Hiểu, mình hiểu. <laughs> Ừm. Ô kê. Có nghĩa là sau cái cái lần mà bị, ờ, hơi hớ hênh, là bị lừa hết, a, mấy chục ngàn tiền ship thì bạn cẩn thận hơn, bạn, à, luôn luôn là trả tiền trước, không có ấy nữa. Hoặc là bạn khi mà shipper giao hàng, thì của bạn cũng sẽ kêu để tiền, ơ, kêu, a, để hàng xong rồi bạn mới chuyển tiền. Hay quá, quá tuyệt vời. <laughs> Vậy thì, à, cho cho mình hỏi thêm với, thì không biết sau cái lần đó bạn có cái lưu ý cái mẹo nào, để mà tránh bị lừa nữa hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. <laughs> Ừm, ờ, bản thân mình, ờ, mình nhận ra rằng là chính cái việc đặt hàng ở trên các trang thương mại điện tử ấy, thì không rõ là có phải là bên giao vận họ chuyển thông tin ra ngoài hay không. Nhưng mà những cái thông tin đơn hàng đặt cái hàng gì ấy, thì được bên lừa đảo nắm rất là chắc, và cũng nắm được lịch trình là cái ngày nào gần về. Do đó họ đánh vào cái tâm lý này để giao hàng và lừa đảo ấy. Do đó thì, à, ừm, cũng nên là có thể là mình sẽ chuyển khoản trước. Khi mà, à, mình mua hàng ấy, thì, à, nếu mà có cái vấn đề gì về hàng thì mình hoàn toàn có thể hoàn trả và Shopee nó sẽ trả lại tiền mà, nên cũng không cần phải lo lắng quá về trả tiền trước. Cái việc không trả tiền trước nó sẽ tránh đi cái việc là sẽ bị những kẻ lừa đảo là yêu cầu chuyển tiền, rồi làm những cái, kiểu, gửi đường link các kiểu nhưng đối với iPhone thì không sao, nhưng với Android chỉ cần một click thôi thì có thể mất hoàn toàn, ừm.
Ờ. Chuyện này lạ ha? Ừm. Rồi. Ừm, ừm. Ừm. Dễ nguy hiểm, đúng hông? Ờm, m mình mình hiểu cái ý của bạn chia sẻ vừa rồi. Thật ra thì cũng, a, hợp lý sau khi mà, ừm, gặp cái, a, vấn đề đó thì chuyện rút kinh nghiệm nè, rồi có những cái, a, bài học thì nó cũng là dễ hiểu ha. Vậy thì bây giờ cho mình hỏi thêm với, thì, ờ, bây giờ nha giả sử giả sử đi, thì, à, để có một cái lời khuyên nào đó đến mọi người, nhất á là cái phần bảo mật tài khoản chẳng hạn, rồi, à, hay là cái phần mà, ừ, ngân hàng, hay là ứng dụng này kia giống như là bạn bị bị lừa lúc lúc nãy vậy đó. Thì bạn sẽ khuyên mọi người nên làm gì để mà tránh trường hợp, à, giống như bạn như vậy?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Ừm, thực ra là bây giờ những kẻ lừa đảo rất là tinh vi trong cái việc là thao túng tâm lý này, cũng như chiêu trò để có thể lấy được tài khoản của mọi người. Ừm, mặc dù mọi người rất là tỉnh táo rồi ấy, nhưng cũng có nhiều lúc chắc chắn là cũng sẽ bị u mê, rồi khi mà bị thao túng tâm lý như vậy rất là khó để có thể nhận ra được, ừm, người ngoài thì luôn luôn tỉnh táo mà. Do đó thì với bản thân cá nhân mình thì, à, à, suy nghĩ là nên hạn chế, để cái số tiền ở trong tài khoản ngân hàng cũng vừa thôi. Mình có thể là để ở trong tài khoản tiết kiệm hoặc gì gì đó, nhưng không để ở tài khoản online trực tiếp để thanh toán, hoặc là các, a, thẻ Visa các kiểu. Mình nên để một cái phần tiền nào đấy khi cần thì mình có thể chuyển từ một cái, a, ngân hàng khác sang cũng được, thì đây là cái cách an toàn. Có thể là sẽ rủi ro thì chỉ mất một số tiền ít thôi và nó sẽ không quá ảnh hưởng đến tâm lý.
Ừm. Hoàn toàn hợp lý, đúng, đúng. À, hay quá. Rồi. Đồng ý. Hiểu. Ừm, nói chung thì, ờ, theo bạn á, thì, ờ, nên, a, không có giữ quá tiền nhiều nhiều tiền ở trong, a, tài khoản ngân hàng, mà chỉ, a, giữ một lượng vừa phải để làm sao có thể là trả tiền hàng thanh toán online vậy thôi. Còn cái khoản khác để ở một nơi nào đó bí mật hơn, khó bị lấy hơn. Hiểu nha, mình hiểu ý bạn rồi. Ờ, vậy thì, à, còn riêng riêng với những cái, a, cái app cái kiểu là giả giả dạng á, thì thị trường sẽ có những cái app nó sẽ rất giống những cái app á, à, giao diện trên ngân hàng nè, những cái ứng dụng, ơ, ơ, tiền điện tử như MoMo, ZaloPay chẳng hạn, thì bạn có cái kinh nghiệm gì về về việc này hông?
Đúng rồi, ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, chính xác đó, ừm. Ừm. <laughs> Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Với bản thân mình thì, ờ, ừm, mình cũng không phân biệt hãng hay gì nhưng, ờ, thực tế đã chứng minh rằng là iPhone nó vẫn, ờ, là cái gì đó bảo mật hơn so với Android. Do đó nếu mà sử dụng iPhone thì sẽ tránh được rất nhiều những cái app giả mạo đó.
Rồi. Ừm, nhưng mà bạn có thể, à, chia sẻ, gọi là, cụ thể hơn xíu tại sao thì iPhone lại bị lại cái cái trường hợp mà bị tấn công á nó ít hơn là so với Android hông?
À, vì, à, cái hệ điều hành của iPhone nó là cái hệ điều hành đóng nên là, à, khi mà có rất những cái app ấy phải thông qua xác thực của iPhone thì mới có thể là cài được, thế nên là nó cũng sẽ an toàn hơn, hoặc là 1 cái app mà cho phép yêu cầu là truy cập gì gì đó, hoặc là cho phép sử dụng thì nó cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ cái máy tính, à, không ảnh hưởng đến toàn bộ điện thoại. Còn với Android thì nhiều khi chỉ 1 click thôi, có thể bị mất hoàn toàn k kiểm soát cả cái máy luôn ấy, nên là rất là nguy hiểm.
Rồi, h hiểu. Ừm, mình hiểu rồi, như vậy thì, à, là người dùng người dùng nên sử dụng, à, cái điện thoại mà có cái, à, hệ điều hành nó nó kín, nó nó an toàn, nó bảo mật hơn, không có bị, à, không có dễ bị bẻ khóa nó giống như là bạn vừa chia sẻ, đúng hông?
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, và nếu mà có thể tiện nhất thì, à, nếu mà như với những ai mà thích sử dụng Android để vọc vạch ấy thì nên sử dụng 2 điện thoại với những cái, à, tài khoản ngân hàng hoặc những cái gì mà cần bảo mật thì nên cài ở trên iPhone, 1 con cũ thôi cũng được. Còn những cái mà thích vọc vạch mà gọi điện, à, như Zalo hoặc giải trí thì có thể là sử dụng Android cũng không sao.
À, hay quá. Ừm. Rồi, mình hiểu. Rồi. Hay quá. Vậy thì, ờ, cho mình hỏi thêm bây giờ giả sử là bạn chỉ bị lừa một số tiền ít, nhưng những người lỡ xui xui bị, à, bị bị lừa nhiều á thì họ họ nên làm gì tiếp theo?
Ừm. À, với những người mà bị đã bị lừa nhiều thì, ờ, thôi cũng có thể là, ờm, báo công an hoặc là nên báo với những người xung quanh để mọi người cảnh giác, đa phần thì những cái trường hợp này họ lừa thì công an cũng là bó tay rồi, đúng không? Nên là thôi cứ cảnh báo với mọi người để những những người thân có thể cảnh giác được những cái chiêu trò như vậy thì cũng là một cái tốt.
Ờ, thì nói chung là coi như là một bài học khi mà đã bị mất tiền, ý ý bạn là vậy ha. <laughs> Ờ, suy nghĩ lạc quan cho cái tinh thần cho nó đỡ buồn ha. Rồi mình hiểu, OK. Mình, à, rất cảm ơn bạn nghe, vì câu chuyện mà bị lừa của bạn và những cái kinh nghiệm, những cái bài học mà bạn đưa ra rất là hay, nó rất là giá trị ha.
Ừm, là của đi thay người rồi. <laughs> Ừm. Đúng rồi. Ừm, hôm nay cũng rất vui được trò chuyện với bạn. Cảm ơn, a, những cái, ờ, hỏi han và cái sự, à, chia sẻ chân thành của bạn nhá. Bye bye.
Rồi, tạm biệt.